No, quello che m'ha insegnato lei io lo faccio in maniera maniacale, uguale a lei, cioè ha proprio an sì, magari il mio fidanzato mi dice: "Ah potresti metterci qua" "No, queste ricette qua sono così, poi se vuoi facciamo qualcos'altro e allora possiamo sperimentare, inv inventiamo anche con quello che c'è in casa" sai a volte eh, ma quelle ricette lì se mi manca anche solo la noce moscata a una punta, no, piuttosto non li faccio. <chuckles>
Okay, bellissimo, molto bello. No! <chuckles> Non si può non si può andare avanti.
No, no, no, no, no, devono
Però è bello il fatto che si riesca in qualche modo a

Allora, o che, mhmm, il sentimento è, mhmm, un un qualcosa che va riposto anche in cucina, perché mi sono accorta che magari quando ero più piccolina e seguivo le ricette, lettera per lettera, grammo per grammo, ehm, ero più agitata che, ehm, concentrata e quindi magari la ricetta non non veniva al top. Consiglio di sì seguire ovviamente le dosi e tutto, però a volte anche, mhmm, sperimentare, non aver paura di provare a utilizzare un, mhmm, un'idea che magari è balenata anche all'ultimo nella testa, è un consiglio che secondo me va seguito. Poi io ecco, ho anche una suocera che è una cuoca, quindi, ehm, guardando lei ho proprio imparato che lei non ha misure, non ha dosi, non ha ricette, ha proprio solo sentimento e le viene sempre tutto buono, quindi ci vuole un un un pochino bisogna essere predisposti, però s già se uno si avvicina, vuol dire che la passione un minimo c'è. Ehm, e quindi consiglio sì, di di seguire un po' il cuore, a volte anche un po' l'intuito senza dover sempre andare a controllare, a leggere o a verificare.
Mh. Okay. Mh-mh. Ah, bellissimo. Ah. Okay. Mh-mh. Esatto, esattamente. Eh, di seguire, lasciarsi seguire
Sì, secondo me sì, anche perché poi quando il piatto è pronto ehm, insomma si, è anche bello quando qualcuno ti chiede: "Che cosa ci hai usato?" "Ma così non lo sapevo, ho messo questo, ho messo quell'altro". Cioè, fa proprio vedere una ricetta e la fa sentire più viva secondo me.
diciamo Mh-mh.